Minha nossa senhora, é, realmente, pensando bem, né, é bom que você não esteja muito próxima dessa, <chuckles> exatamente
É livramento.
dessa moça, ela parece ser bastante peculiar digamos, né, ela
É. Aí eu encontrei com ela ontem, né, eh, porque, enfim, a minha prima tem um tem um comércio, né, ela estava lá aí ela já fica toda, assim, per aí me diz minha prima que ela fica perguntando tudo, assim, da minha vida, falei gente que que essa mulher quer comigo? Está apaixonada por mim, só pode.
Aham. Tá. É, ela vê você como uma ameaça direta, você fala inglês, tem os mesmos interesses que o marido dela, piano, coisa que ela nem sabe que música que tem para tocar. Gosta de vinil que ela nunca deve ter olhado aquele deve ter achado, que era uma velharia que ela queria jogar fora e você vai lá e ainda conversa com ele e ainda gosta disso, então, acho que realmente é uma ameaça direta, e está próxima ali do círculo.
<chuckles> Aham. Mas coitada, mas sabe el mal sabe ela, que eu não curto gente mais velha.
<chuckles> É, porque ela deve achar que ele é um grande partido, né, as brasileiras em geral acham isso, ah, é um americano, tem um pouco mais de dinheiro.
Não gosto mesmo de É. Tem grana é, ai filha
Eh, acham que todas as mulheres são como ela, e procuram homens baseado em dinheiro, status é, e mal sabe ela, que então, esses não são os seus interesses principais, né, hum, é, eu acho que não é uma amizade que você quer manter, né, talvez, ele seja uma amizade até mais interessante, porque vocês têm gostos em comum, mas não vai ser possível porque ela
Exato, no dinheiro. Eh. Pois é. Mas é complicado. Ah não, eu acho chato ele, eu acho ele chato, se acha também.
Ah, você acha ele é cha ah então, é perfeito que essa amizade <chuckles> na que eles não te convidem.
Eh. Sabe, aquela pessoa que só quer falar dele, e nunca te escuta.